Wah keren nih, akhirnya setelah paham justru Kakak juga ikut berpartisipasi untuk mengungkapkan bahasa cinta Kakak kepada keluarga Kakak gitu ya. Nah, kalau Kak dari Kakak sendiri, Kakak lebih suka biasanya bahasa cinta, mungkin ke orang tua atau ke pasangan, Kakak itu lebih tipe ke yang, mmm, seperti apa? Yang ngasih atau mungkin, eee, sentuhan fisik atau yang lainnya?
Iya. Mhm. Nah, kalau aku kebetulan 2 nih, eee, quality time sama, eee, bahasa cintanya itu dengan kata-kata, word of language. Jadi, eee, aku tahu it iya. <chuckles> Itu yang hilang dari keluarga aku kan. Cuman kebetulan aku juga kan jurusannya sastra nih, <chuckles> jadi ya udah pasti, eee, mengarahnya ya gitu kan, ke bahasa-bahasa puitis, iya betul.
Wah, romantis berarti Kak ya Kak, heeh? Mhm. Iya. Oh lebih puitis jadinya Kak ya, karena jurusan sastra tadi ya. <chuckles>
Jadi kalo dapet pasangan dan ke temen juga aku sama, aku itu mengutamakan quality time dan aku juga, eee, selalu mengutamakan aku ngucapin kata-kata ke mereka gitu. Nah, di keluargaku itu aku kan ngerasa kayak aku punya kelebihan di ini nih, di bahasa gitu Kak, di kata-kata, jadi aku yang inisiasi duluan gitu.
Nah, tanggapan dari keluarga sendiri gimana tuh Kak? Eee, apakah, "Ih kok kamu sok romantis?" <chuckles> Atau atau mereka justru malah senang gitu dengan perubahan Kakak gitu?
Heeh. <chuckles> Heeh, eee, sebenernya awal-awal pernah gitu, eee, orang tua kayak ketawa, terus juga pernah pakai bahasa Sunda tuh bilangnya ih getek, kayak geli gitu, <chuckles> tapi, eee, <chuckles> yang ngaruh heeh?
<laughs> Iya iya iya. Mungkin karena jarang ya we wed eee, dalam keluarga Kakak, eee, yang ada mengungkapkan seperti itu, tiba-tiba Kakak ne mengungkapkan seperti itu jadi geli mereka mendengarnya ya.
<chuckles> Ya mungkin juga, eee, geli dan juga mereka bingung juga kan meresponnya seperti apa, karena kan gak biasa cuman untuk bahasa cinta, eee, yang, "maaf, terima kasih, tolong", yang sebelumnya nggak ada di keluarga aku, itu aku kencengin banget gitu. Aku contohin terus ke adik aku untuk hal kecil, jadi orang tuaku mungkin ngelihat ya kayak, oh, eee, ternyata lebih enak ya kalau ada kata tolong, ada kata makasih. Jadi sampai sekarang orang tuaku jadi juga pake tuh 3 kata itu.
Wah, keren, berarti Kakak bener-bener kayak yang membawa perubahan untuk, eee, bahasa cinta di keluarga Kakak sendiri gitu ya Kak ya? <chuckles>
Iya. <chuckles>
Nah, kalau, eee, dari ini nih nih, Kak, eee, apa namanya, eee, b bi bisa agar bisa mempertahankan dan bisa mungkin bisa dibilang menambah lagi bahasa cintanya itu di keluarga biar lebih berasa gitu antar anggota keluarga itu, itu gimana sih cara-caranya Kak?
Mhm. Mhm. Mhm.

Oke. Menarik nih bahasa cinta tuh, kebetulan ya dulunya aku kira keluargaku itu bukan tipe yang bisa menunjukkan cinta, karena kita kalau komunikasi satu sama lain tuh nggak yang apa ya, sweet gitu nggak, terus juga kita bukan tipe yang suka saling ngasih hadiah tuh, nggak. Jadi dulu aku kiranya ya nggak ada. Sampai pas kuliah menariknya aku belajar tuh, eee, apa teori five love language atau 5 bahasa cinta, gitu. <chuckles> Iya!
Wah, ada ininya ya Kak, ada ilmunya ya tentang bahasa cinta ini? Apa tadi, Kak? Flve e five love
Eee, five love language.
Oh, five love language. Nah, boleh dijelasin nggak Kak, itu apa sih terus, eee, gimana sih penerapannya gitu?
Iya. Heeh. Jadi, eee, five language atau 5 bahasa cinta ini ternyata kita tuh bisa menunjukkan cinta itu, eee, ada 5, gitu. Pertama, paling sering ya mungkin dengan kata-kata, gitu. Yang ke-2 iya. Langsung atau via chat pokoknya yang romantis-romantis gitu, ibu ke anak juga kan bisa tuh, ada yang biasanya ngomongnya sweet. Ada yang menggunakan, eee, memberikan barang. Jadi biasanya ada nih yang nggak jago mungkin nulis puisi atau apa, tapi dia seneng nih misalnya nge-GoFood-in atau mungkin masakin, beliin hadiah, pokoknya menurut orang itu
Oh langsung berarti kalau kata-kata Kak ya? Heeh, oke. Iya iya. Oh, mengungkapkan dengan barang gitu, Kak?
Betul. Mengungkapkan dengan barang karena kan, eee, barang itu kan dari uang, uang itu hasil kerja keras ya. Jadi orang yang ngasih itu, eee, nganggepnya kayak, oh ini hasil kerja keras aku buat dia, gitu.
Oh, oke. Oke. Terus apalagi Kak selanjutnya, Kak? Kan baru 2 nih yang dibahas, heeh.
Terus, yang hmm 2. Ke-3 itu ada, eee, ini physical touch jadi ada keluarga yang biasa seneng peluk, gitu kan? Ada yang misalnya cium pipi, nah itu biasanya sebenarnya lebih ke western ya, di Indonesia mungkin jarang. Mungkin salim termasuk ya?
Oh oke. Heeh heeh. Iya, tapi mungkin kalau di Indonesia kayak, eee, salim cium tangan atau cium kening gitu kali ya?
Iya, bener-bener. Nah, kayak gitu. Itu kan ada keluarga yang memang menerapkan itu dan memang itu apa ya, sakral buat mereka, gitu. Itu juga bahasa cinta tuh.
Oke oke. Nah, lalu apalagi, Kak?